Allora, ehm parto con il dirti che in realtà, ehm, son stata molto fortunata, ehm, insomma, di viaggiare molto nella mia vita e ho iniziato a 16 anni, sono andata dall'altra parte del mondo, in Costa Rica, a fare l'anno, insomma, scolastico all'estero.
Bene. L'Erasmus, tipo?
Sì.
Ah okay, è bello l'Er l'Erasmus in Sud America.
Sì, sì, sì, però insomma era, mhmm, s non proprio non propriamente l'Erasmus perché era comunque io facevo ancora il liceo quindi era semplicemente l' anno, mhmm, un anno di scambio culturale, e che per me è stato ancora più insomma, ha avuto un impatto sicuramente maggiore di un Erasmus, che ho fatto dopo, perché comunque la differenza sta nell'età, no. Io comunque avevo 16 anni quindi ero, ehm, affamata di vita ma erano comunque i miei primi passi nel mondo, ehm, e ricordo di di, insomma, ehm, prendere questo aereo, arrivare dall'altra parte del mondo e trovarmi, ehm, col un mondo nuovo da scoprire, no. E e lì è stata, insomma, una delle prime volte dove ho iniziato a, ehm, rendermi conto del delle delle differenze che ci sono, mhmm, nel mondo, soprattutto a livello di di cultura, di persone, ehm, e ho iniziato a
Un anno intero comunque. Certo. Okay. Certo. E poi perché sei andata proprio in un'altra in tutta un'altra civiltà, cioè non è che sei andata in un posto vicino.